Hey du, ähm, ich habe gerade 'n ziemlich großes Problem in meinem Leben. Und zwar, ich kann pauschal einfach nicht nein sagen s bei Einladung. Also, jetzt was ich ganz konkret da meine, ähm, es gab mal so 'ne Situation, wo ich halt von meinen Freunden zu einer Party eingeladen wurde. Und, äh, nur ganz kurz ganz kurz zum Kontext, ich bin halt ein Student und meine Freunde haben mich halt zu einer St äh, Studentenparty so eingeladen, wo viele Leute so, viele Studenten sind, die ich auch nicht kenne so und
Mhm. Oh, na. Mhm. Mhm. Aha.
genau, und das groß das größte Problem bei mir ist, ich bin halt ein sehr eine sehr schüchterne Person. Ich bin ein ich bin ein introvert ich bin ein ziemlich großer Int äh, Introvert so, ne? Ich bin und ich merke das auch wirklich, weil ich halt sozial nicht so affin bin im Vergleich zu meinen Freunden, weil meine Freunde sind halt solche sind diese klassischen Partytypen, die man halt so sehr oft, ne? So, <chuckles> die jedes Mal so Alkohol trinken und richtig abgehen so, ne? Es ist halt so, ich ich weiß halt, dass sie mich aus Nettigkeit so einladen, ne? Sie wollen mich nicht zwingen, dass ich halt mitkomme so, aber sie wollen mich einfach nur fragen, ob ich Zeit habe und einfach mitkomme. Und eigentlich will ich halt auch wirklich ablehnen und nein sagen. Ist halt so, dass ich m mich dann immer so schuldig fühle, wenn ich immer nein sage, weil für mich ist das so, als hätten sie mir so also, das hört sich ja j jetzt richtig dumm an, diese Analogie, aber es hört sich so es fühlt sich so <chuckles> es fühlt sich so an, als hätten sie mir so 'n Geschenk gegeben, ne, dass sie mich halt zu der Genau, aber ich ich lehne es dann sozusagen ab und deswegen fühle ich mich halt immer sehr unwohl, wenn ich das ablehne. Deswegen nehm nehme ich es halt immer an und bereue es halt sozusagen später, dass ich es angenommen habe.
Mhm, mhm. Oh. Äh, ja. Mhm. Mhm. Nein. <laughs> Aha. Ah. Oh. <giggles> Ähm, ich muss dich da ein bisschen mehr noch fragen, um das besser zu verstehen, obwohl ich glaube, ich habe schon eigentlich das ganz gut verstanden, aber sagst du hast du immer das Gefühl, ähm, wenn sie dich einladen, dass du wirklich nicht gehen willst, dass dass dir das, ähm, die ganze Partystimmung und was es für Studenten sind, äh, äh, ist ist das bisschen, was dir gegen den Strich geht, oder ist das eher, dass du eigentlich auch keine Pa Partyperson bist?
Ähm. Äh, ich würde mal alseo, wie soll ich das sagen? Also es ich also, ich möchte natürlich so zu den Partys gehen, ne, so ich weil ich ich mag es auch tatsächlich so neue soziale Kontakte zu knüpfen, weil, ich weiß halt, dass diese sozialen Kontakte mir sehr viel in der Zukunft bringen könnten, so, ne? Und dass man es ist halt nicht schlecht, wenn man halt viele Freunde oder Bekannte hat. Und ja, aber manchmal lehne ich halt tatsächlich auch einfach ab, weil ich einfach keine Zeit habe. Und ich habe dann gemerkt halt, wenn ich halt so mit einem guten Grund wirklich ablehne, dann fühle ich mich halt nicht so schlecht, weil ich halt sozusagen wirklich keine Zeit habe und irgendwie das halt machen muss. Aber es ist halt so, dass ich halt die meiste Zeit zum Beispiel, ähm also ja, ich habe die meiste Zeit halt frei und wenn meine Freunde mich halt zu dieser Party au äh, fragen, so, ob ich hingehe, dann muss ich halt sozusagen ja sagen, weil mein Körper mir das so sagt. <laughs>
Mhm. Klar. Mhm. Ja. Ah. Mhm. Mhm. <laughs> Es ist ja schon mal toll, dass sie dich einladen, du, ähm so, sie wollen dich dabei haben. Das ist ja super positiv. Äh, es wäre ja irgendwie auch nicht gut, wenn du nie eingeladen wür werden würdest. Äh, wa kannst du dir das so vorstellen, wenn du kennst dein deine Freunde oder Studenten, mit denen du zusammen studierst, ähm, und die machen Partys und niemals lädt jemand dich ein. So es ist ja positiv, sieht du siehst das aber nicht so positiv. Du siehst das eher so wie 'ne Last.
Mhm. Ja, also, wie soll ich das sagen? Also, ich kenne ich kenne diese Freunde halt schon sehr lange. Also, ich kenne sie schon seit der 5. Klasse. Und es ist halt so, dass also, ich weiß natürlich also, ich weiß, dass sie nett sind und mich immer einladen, weil sie wissen, dass also sie sie wissen halt, wie ich ticke und ich weiß halt so, wie sie ticken, ne? Und sie wissen halt, dass ich halt etwas so schüchtern bin, etwas zurückhaltender bin und deswegen wollen wollen sie mich halt dazu überzeugen, dass ich etwas mehr rausgehe, sozusagen. Und ich weiß, dass sie es wirklich aus Nettigkeit machen. Ich weiß das. Also ich liebe sie auch wirklich so dafür, aber ich weiß nicht. Es ist halt es fühlt sich trotzdem so schwierig an, das abzulehnen, obwohl ich weiß, dass es halt auch okay für sie ist, wenn ich ablehne, so weil, ich fühle mich dann so wie eine richtig gemeine Person. Ich weiß nicht, das
Ah, okay. Mhm. Aha. Ah. Ja. <chuckles> <chuckles> Da du bist wahrscheinlich auch zu zu höflich, um nein zu sagen, weil du hast eben auch gesagt, manchmal hast du überhaupt keine Zeit. Ähm, und ich weiß nicht wa dann sagst sagst du dann nein, wenn du wirklich keine Zeit hast oder druckst du da herum. <chuckles>
Ähm. Hm, also ich versuche natürlich so viel Zeit für meine Freunde freizuhalten wie möglich, aber manchmal ist das halt einfach nicht geht das einfach nicht, weil weil es halt äußere so so Umstände sind, ne, die halt mit da spielen und deswegen, wenn wenn ich wirklich gar keine Zeit habe, dann würde ich einfach nein sagen. Und sie verstehen das auch natürlich. Sie haben mich nicht dafür jetzt negativ beurteilt oder so, aber es fühlt sich trotzdem so an, als hätte ich wirklich so- wie sagt man das- hätte ich etwas Schlechtes so getan, obwohl ich das jetzt selber weiß, dass es nichts Schlechtes ist, weil es mir halt auch nicht gefällt auf Partys hinzugehen, aber ja.
Ja. Klar. Mhm. Oh nein. <chuckles> Ja. Ähm, ich würde, ähm das nicht, ich meine, das ist bissche es kommt nicht so sehr von deinen Freunden. Äh, das sieht eher so aus, dass du dich da in so ein Korsett, mehr oder minder, reinpresst. Du sagst: „Ich fühle mich schuldig.“ Äh, und a auf der anderen Seite sagst du: „Auch wenn ich wirklich keine Zeit habe, dann sage ich das auch.“ Ich würde die Schuldgefühle kommen ja eher daher, dass du glaubst, die können dich irgendwie missverstehen, die wollen was Gutes. Aber sie wissen ja auch, dass du introvertiert bist und, äh, dass du nicht so, äh, der Partytyp bist, ähm, und wenn die alle ganz anders sind, laut, trinken und lachen und du bist genau das Gegenteil. Das ja schon schwer irgendwie, dann da hinzugehen, äh, lässt das da über dich ergehen. Hast du mal mit denen so ganz ehrlich mal gesprochen, gesagt: „Hört mal zu Leute. Ich finde das ganz toll, dass ihr mich einladet, aber, es ist irgendwie nicht so mein Ding. Vielleicht komme ich mal ab und dann, aber nehmt mir das nicht böse.“ Weil das sieht ja so aus, dass sie wirklich die wollen ja eigentlich was Gutes für dich. Aber kapieren vielleicht nicht oh, sie wissen das. Du hast das ja auch gesagt, dass du introvertiert bist und schüchtern bist und das das ist schwer, über diese Schwelle r rüberzukommen. Und dann bei der Party, weißt du, die sind alle laut, trinken und, <laughs> ähm, kann mir richtig gut vorstellen, wie das ist und wie das für dich ist, dass das, äh, schwer ist so zu überkommen und da auch Spaß zu haben. Party ist ja da, um dass du auch Spaß hast. Und den hast du da scheinbar nicht.
Mhm. Mhm. Ja, also ja, wie du schon gesagt hast also ich muss wirklich wahrscheinlich an meiner Kommunikation arbeiten, weil das ist auch ein Problem, was ich habe ehrlich gesagt. Halt, wie sagt man das? Ich bin ich bin so eine Person, die nicht gerne ihre, äh, authentische oder ihre eigene Meinung so sagt, weil ich halt meistens weiß, dass es halt wahrscheinlich schlecht enden wird aus Vergangenh aus, also, wie heißt es aus der Vergangenheit so gelern habe ich das so gelernt und <sniffs> ich weiß nicht, ist halt ich versuche halt so ich versuche halt Konflikte zu vermeiden, verstehst du? Und
<laughs> Mhm. Mhm. Ja, ja. Mhm.
das Problem ist, wenn ich jetzt eine Position einnehme, zum Beispiel, wenn ich jetzt sage: „Ich möchte nicht hingehen.“ Dann also ich weiß halt, dass sie wirklich nix machen selber, weil ich weiß nicht, es fühlt sich halt trotzdem so falsch in mir selber an. Es also, es ich glaube, ich habe immer das Gleiche jetzt schon irgendwie dreimal wiederholt oder so, aber es ich wei ich weiß halt nicht, wie ich das so in Worten so.
<laughs> Ne, nein nein, das okay. Weißt du, ähm, du hast eben 'n guten Punkt gesagt. Äh, du sagtest irgendwie in der Vergangenheit oder bist du so erzogen worden? Ähm, nicht so offen zu sein oder, äh, zu sagen: „Ich will das nicht.“ Ist das vielleicht kommt das daher, dass du dich mal hinterfragst, woher kommt das, dass du so schnell 'n Schuldgefühl bei sowas kriegst? Ähm, wenn du bei einer simplen Sache, wie zum Beispiel 'ne Party absagen, ha dass du da Schuldgefühle kriegst. Ist das richtig, wie ich das deute?
Äh, ja, ich glaube, du hast wirklich komplett recht. Also es kann es kann sehr gut sein, dass es halt wirklich an meiner Vergangenheit jetzt liegt. Es ist halt so, ja, so wie du schon gesagt hast, ich wurde halt so sozusagen so erzogen. Ich bin halt in einer sehr in einer relativ strengen Familie aufgewachsen, würde ich sagen. Und ich bin halt Asiate und man sagt ja sehr oft, dass so asiatische Eltern so streng sind, ne?
Mhm. Ah. Ich ja, jetzt geht mir ein Licht auf. <laughs> Ich verstehe. Ähm. Ah das ist natürlich sehr schwer, das alles zu zersprengen. Ähm, und ü über diese Schwelle rüberzukommen und, ähm, wenn du dann auch noch so erzogen bist, ähm, äh, äh, ist das ja völlig verständlich, aber du solltest wirklich, ähm, das Schuldgefühl. Vielleicht guckst du mal, wie deine, ähm, Freunde, äh, reagieren, die mehr extrovertiert sind, ähm, und einfach drauf losreden, was, äh ich weiß jetzt nicht, aber einige, die einfach drauf losreden, was ihnen in den Kopf guckt kommt. Das, das dir ge beobachte mal, wie sie das machen, dass du vielleicht mal du sollst ja nicht alles übernehmen, aber dass du so ein ein bisschen von den Verhaltensweisen übernimmst, das muss nicht immer gut sein. N nur ein weißt du, dass du lernst, dass du auch nein sagen du musst „Nein“ sagen im Leben. Weil das ist ja nicht gut, ja, dass du zu allem „Ja und Amen“ sagst und dann du willst das eigentlich auch gar nicht, das das ist ja nicht gut für andere Entscheidungen auch. Ähm. Oder?
Ja. Ja. Hm. Mhm. Ja, ich glaube ja, ja, also, du hast wirklich recht. Also es ist wie gesagt, es ist hier das Pro Problem beim Kommunizieren so und ich wie du schon gesagt hast, ich glaube, ich muss wirklich etwas von meinen Freunden ablesen, so, dass ich halt wirklich lerne, nicht so viele Sachen zu überdenken. Und ich muss halt also ich habe auch gemerkt, dass ich halt jetzt 'n Erwachsener bin, ne? Und ja, als Erwachsener habe ich halt muss ich halt gibt's halt sehr viele Gelegenheiten, wo ich halt einfach „Nein“ sagen muss, so weil ich halt nicht kann oder einfach das nicht übernehmen möchte, so und ich glaube, du hast wirklich recht, dass ich wirklich einfach von meinen Freunden das ablesen muss und einfach mutig sein soll, so den ersten Schritt zu gehen so.
Mhm. Mhm. Mhm. Genau. Ja. Ja, das auch ein Lernprozess. Das kommt ja guck mal, du bist so aufgezogen worden und, äh, das dauert 'ne Zeit, bis du, ähm, das irgendwie überwunden hast. Aber wenn du immer bewusster daran arbeitest und guckst, wie andere das machen, ähm, dann bin ich mir ziemlich sicher, du du überkommst das.
Mhm, also ja, auf jeden Fall danke danke für diesen Ratschlag. Ich glaube, das ist sehr ich glaube, ja, wie du schon gesagt hast, das ist halt ein Lernprozess und wenn's sehr oft mache, dann gewöhne ich mich auch daran, ne? Und dann irgendwann in der Zukunft werde ich mir dann so sagen, so: „Hey, das ist ja nicht mal so schlimm, einfach nein zu sagen“, ne?
Mhm. Genau. Genau, genau. Praktiziere es mal. Mach es einfach und, äh, dann mehr und mehr und dann kommt das schon von selber. Ich wünsche dir viel Glück. Alles Gute.
Jo, also wirklich vielen Dank für das Gespräch. Das hat mir wirklich sehr geholfen.
Klar. Jederzeit. Tschüss!
Tschüss!